Alors, voilà, hem, je viens te parler parce que j'avais besoin un petit peu de de vider mon sac, heu, parce que j'en ai pas forcément, heu, parlé à à beaucoup de personnes et c'est vrai que ça m'a pas mal miné, en fait, heu, ces ces derniers temps et j'ai du mal à, on va dire, à retomber sur mes pattes. Heu, en fait, ça concerne, heu, voilà, la la fin d'une relation, heu, qui a duré pendant des années, alors qui n'était pas vraiment amoureuse, même si on pourrait penser que, heu, il y avait des choses, heu, ça ça pouvait s'en rapprocher, on va dire. Heu, mais c'est vrai que voilà, c'était, heu, c'était une relation très longue qui s'est, heu, malheureusement terminée et où c'était vraiment, heu, assez complexe et du coup, voilà, j'aurais j'aurais voulu un petit peu, heu, t'en parler pour, heu, savoir un peu ce que tu en penses et peut-être, heu, pouvoir me donner, heu, de des conseils.
Mmh mh. Bah, écoute, heu, tout d'abord, je suis désolé pour toi. Heu, c'est jamais, heu, facile, heu, justement, quand ça fait, heu, longtemps qu'on a une relation avec une personne, heu, de bah, que ça se termine. Je sais pas dans quel contexte, mais en tout cas vraiment, bon courage à toi. Heu, tu m'as dit que c'était pas une relation exactement amoureuse, donc c'était une amitié, heu, très proche, on va dire?
Alors en fait, heu, c'était, heu, une relation avec ma meilleure amie. Heu, en fait, on s'est on s'est rencontrés, il y a il y a environ 10 ans maintenant, heu, ouais, 10-12 ans et hem et en fait, bah, au début, heu, ça se passait, heu, voilà, ça se passait plutôt bien et c'est vrai que moi je suis vite tombé, on va dire, amoureux, heu, au début, heu et en fait, heu, à un moment donné, je lui ai dit parce que ça faisait, heu, quelques mois, heu, qu'on était assez proches et elle m'a tout simplement dit au début qu'elle était pas prête et donc voilà, en gros, heu, elle m'a elle m'a recalé mais en fait, c'est ce moment-là. C'est le fait de m'avoir recalé qui après a fait qu'on s'est ultra rapprochés. Heu, ce qui est assez étonnant du coup, heu, mais ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a ensuite, heu, mené à une, heu, une amitié plus plus plus où vraiment, heu, j'ai jamais, en fait, vécu ça, heu, bah, avec quelqu'un tout court et encore moins, heu, avec une fille. Hem, c'est vrai qu'en fait, bah, on s'est suivis pendant pendant des années, heu, qu'on soit, heu, voilà à l'école ensemble ou ou même ensuite, heu, séparés. Bah, on s'est toujours suivis. On se parlait, heu, vraiment tout le temps et cetera, heu, mais en fin de compte au final, au fur et à mesure des années, heu, ça a commencé à à se dégrader et moi ça a commencé à à me frustrer pas mal parce qu'en fait, heu, elle était toujours soi-disant overbookée. C'était toujours compliqué, heu, d'a d'avoir, tu sais? Un un un rendez-vous, par exemple, pour la voir, heu, ou alors pour l'appeler. On se parlait, heu, toujours sur les réseaux et par message et tout ça quasiment tous les jours, mais pour l'avoir au téléphone, c'était une immense galère. Alors effectivement, les rares fois où on arrivait à s'avoir, c on parlait longtemps du coup et c'est peut-être pour ça, je sais pas qu'elle répondait pas souvent parce que ce qu'elle se disait qu'il fallait qu'elle ait beaucoup de temps devant elle, je sais pas, heu, mais c'est vrai que, heu, pour te donner un ordre d'idée, parfois, heu, dans 1 année, heu, j'a j'allais pouvoir peut-être l'avoir 1 à 2 fois au téléphone et encore dans 1 année, heu, alors qu'on se parlait quasiment tous les jours par message et même par audio, quoi. Heu et c'est vrai qu'à chaque fois que j'appelais, elle ne répondait pas. C'est ça sonnait, messagerie et tout alors que je savais qu'elle était quand même quasiment tout le temps sur son téléphone, tu vois? Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais cette impression que, heu, c'était moi qui qui lançait la conversation et cetera et cetera et en fait, bah, le le le souci c'est que j'étais hyper attaché et j'avais vraiment, heu, cette peur de de la perdre justement parce que c'était la personne, heu, hors hors famille, heu, c'était la personne la plus importante de ma vie, tu vois? Et c'est vrai que du coup j'a j'avais vraiment du mal à ce moment-là.
D'accord, ouais. Mmh mh. OK, d'ac OK, ouais. Mmh. D'accord. D'accord, ouais. Mmh mh, mmh. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, je vois, ouais. Ouais, bah écoute, heu, bah déjà, je trouve ça très courageux que tu puisses, heu, en parler et t'autoriser à exprimer, heu, tes émotions. Ça doit être très difficile, heu, surtout, bah tu m'as dit ça fait 10-12 ans que que vous que vous étiez amis. Là, hem, le fait qu'elle, heu, tu m'as parlé du fait que tu te elle avait dit: «Non», on va dire à ta proposition, ça, c'est arrivé donc relativement récent au début de votre amitié, en fait et c'est ça qui a permis de consolider même, heu, tu m'as dit: «Ça c'est mion de mieux en mieux passer». <sniffs> Tu estimerais la perte de contact, heu, le fait qu'elle ne réponde plus au téléphone, tu peux l'avoir maximum 1 ou 2 fois, pour autant que vous continuez à par vous à par vous continuiez à parler, pardon, sur les réseaux et envoyer des messages vocaux. Ce ce shift -là, ce changement-là, tu l'estimes à peu près à il y a combien de temps?
Bah c'est un peu compliqué parce que, heu, j'ai l'impression que ça a été au fur et à mesure, en fait. Heu, et j'ai quand même cette, heu, voilà, ça s'est réduit et j'ai quand même cette impression, en tout cas, qu'elle a toujours été un peu comme ça. À à pas forcément, heu heu, libérer assez de temps, heu, pour les autres ou quoi, à parfois laisser, heu, des milliards de messages, heu heu, en vue, heu, et tout ça, heu, parfois pendant des jours. Alors parfois, on pouvait être dans une conversation, heu, en plein milieu de d'une conversation à parler et d'un coup, plus de réponse et plus de réponse pendant plusieurs jours et c'est vrai que je me disais, heu, c'est quand même frustrant, quoi, surtout que comme je t'ai dit, je sais que comme quasiment tout le monde, elle est toujours sur son téléphone malgré tout, donc c'est vrai que je comprenais pas et ça me frustrait en fait de de plus en plus et j'avais vraiment l'impression de d'être celui qui qui maintenait un peu le le navire, on va dire, tu vois? Parce que le le pire c'est que, voilà, on à des moments, on a quand même, même dormi ensemble, heu, on se faisait des massages et tout. On était comme une sorte de couple mais sans l'être véritablement, heu, et c'était c'est pour ça que c'était assez particulier mais heu, bah moi je je je commençais en fait à à souffrir de plus en plus parce que j'a j'avais cette impression que ça allait au final que dans un sens, quoi.
Mmh d'accord, oui, ça s'est réduit selon toi, hem? Ou tu OK. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est légitime hein, de ressentir ça, je veux dire, heu, tu as beaucoup investi, heu, tu as il y a du coup ça a généré beaucoup de frustration parce que, bah, des comportements, heu, alors me je connais pas sa vie, je pourrais pas la juger mais c'est vrai que, bah, ce qui peut paraître erratique, au sens où, bah, en plein milieu de conversation, ça coupe et c'est pas 1 fois parce qu'elle a une urgence, mais toi tu ressens, en fait, t tu es laissé un peu tu as l'impression d'être un peu laissé en plan et que ça arrive assez fréquemment. Je comprends totalement, heu, bah ce que tu traverses et en fait, au niveau de la communication donc qui a qui tu m'as dit qui s'est progressivement détérioré, hem, c'est quelque chose dont tu avais essayé de parler avec elle?
Bah, oui, oui, oui parce qu'à un moment donné alors au début je gardais pour moi, heu, mais là, ben, justement il y a il y a pas longtemps quand quand tout s'est un peu arrêté. Alors est-ce que, heu, on recommencera à parler à un moment donné, heu, je sais pas, heu, mais, heu, en tout cas là, ça c'est vraiment terminé et c'est vrai que ça m'a marqué parce que justement, heu, je lui ai dit, heu, un peu mes quatre vérités, je lui ai dit ce que je pensais et heu, d'un côté, elle comprenait, mais d'un autre côté, heu, elle me rejetait la faute quand même. Sans que je puisse vraiment comprendre pourquoi. Heu, peut-être que j'étais trop, heu, p trop insistant tu vois? Je sais pas à envoyer des messages parce que j'essayais de je je p en fait, je pouvais pas me permettre de de la perdre, tu vois? Donc, heu, donc j'avais besoin de de maintenir le contact alors que peut-être, heu, qu'elle traversait aussi des choses, je sais pas même moi disons tu vois? J je lui disais toujours un peu ce que je ressentais, ce que j'avais, heu, les problèmes dans ma vie et cetera et elle justement alors qu'elle savait qu'on pouvait en discuter, ben, elle gardait pour elle et elle, heu, elle se livrait pas vraiment à moi et je pense que c'est ça aussi le fait qu'elle arrivait pas à gérer. C'est qu'elle gardait trop pour elle et après, bah, ça s'est réc répercuté sur, heu, bah différentes de ces relations amicales ou quoi, dont la mienne, heu, parce que voilà, on était vraiment, heu, comme je t'ai dit, heu, les les meilleurs amis quoi. Heu, elle faisait même partie de de de la famille donc, heu, c'est vrai que là, le fait que, ce ce soit terminé, bah, ça m'a fait très très mal, heu et j'ai vraiment du ouais de de la difficulté, en fait, à à repartir parce que je me dis: «Bah j'ai perdu ma meilleure amie, heu heu, de de de 10-12 ans». Heu, voilà, moi, heu, moi je suis dans la vingtaine, heu, 10-12 ans sur une vie, heu, de de 20 et quelques années, ça fait quand même beaucoup. Heu, j'ai cette impression malgré tout de de l'avoir presque toujours connu, du coup, donc là de de entre guillemets recommencer «un nouveau chapitre» sans elle, heu, alors voilà, elle est pas morte ou quoi hein mais, heu, mais c'est vrai que ça me fait bizarre parce que je me dis: «Heu, bah c'était quand même, heu heu, l'oreille sur qui je pouvais compter, heu heu, elle était un peu, heu, mon pilier malgré tout», tu vois? Et et je l'aimais, heu, beaucoup, même si c'était pas forcément d'un point de vue amoureux maintenant mais mais c'est vrai que ça m ça m ça m'a blessé quoi et c'est j'avais l'impression que j'étais plus moi blessé et qu'elle, en fait.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh. OK. Mmh. Mmh, ouais bah Mmh mh. Mmh, je comprends, oui, heu, bah, heu, ce qui je en fait, c'est s tout venait un peu progressivement alimenter bah cette, heu, frustration, cette honte, le fait que tu as vraiment l'impression que ça soit unilatéral et comme tu dis, tu l'as connu, heu heu, la moitié de ta vie, heu, enfin, c'est c'est difficile, hein, on peut c'est c'est totalement normal ce que tu ressens, hem, là, toi, ton objectif, c'est vraiment te recentrer sur soi ou tu attends encore, heu, une réponse de sa part? Parce
Bah c'est vrai que là, je suis un peu perdu parce que d'un côté je me dis, heu, j'ai j'ai essayé d'apprendre là, justement ces ces dernières semaines à à apprendre à me détacher, tu vois? Heu, et c'est vrai que je me dis, heu.
Mmh mh. Ah c'est une super, heu, sup super idée. Ça peut être une vraie étape pour que tu puisses, heu, te recentrer et te con et te en fait, heu, la mettre au 2d plan et pe on on sait pas ce qui pourra devenir, mais déjà te recentrer sur soi, c'est une super démarche que tu as fait.
Oui, c'est pour ça. Parce qu'en fait, heu, alors déjà, merci beaucoup. Ce qui est pas facile, c'est que d'un côté, bah j'ai envie de passer à autre chose parce que ça m'a blessé et voilà, comme je t'ai dit j'avais presque cette impression qu'elle me remettait la faute sur moi alors que pour moi, c'était elle la fautive, tu vois? De de pas répondre et tout, moi, j'étais toujours présent, même si j'ai pas forcément été toujours facile, heu, tout ça, je je peux comprendre, mais heu, voilà, j'ai moi j'étais toujours présent et elle, non, quoi et pour moi, un un ou une amie, heu, aussi proche, voilà, on est censés, heu, se soutenir et être là, heu, pour pour l'autre, quoi, tu vois? Et heu, et c'est vrai que je suis partagé parce que, heu, d'un côté, je me dis, heu, j'aimerais bien retrouver ce qu'on vivait, heu, au début, heu, et d'un autre côté je me dis, heu, non, j'ai j'ai envie de passer à autre chose parce que je veux pas, heu, justement retomber là-dedans et et ressouffrir, en fait, donc c'est vrai que c'est c'est c'est paradoxal et je suis un peu perdu donc heu, je sais pas trop comment faire.
Mmh. Mmh. Bah, je pense que la 1re, heu, le la 1re heu, démarche, en fait, que tu peux faire et tu l'as déjà entamée, c'est vraiment, en fait, te recentrer sur toi ce que tu aimes, tes activités, de surtout pas, heu, même si c'est difficile, mais en tout cas de ne dé de de faire des choses qui, de toute manière, hem, amoindriront, heu, le la pente naturelle que tu auras à culpabiliser. Parce que, bah, déjà, c'est pas de ta faute, je veux dire on fait tous des erreurs. Heu, tu le fait que tu aies que tu considères que tu étais, heu, qui c'était un peu déséquilibré dans la relation selon toi, qu'elle, elle considère que tu es fautif. Tout ça, ce sont, heu, des biais et de la culpabilité qui n'ont pas lieu d'être. Je veux dire ça s'est passé comme ça s'est passé. Heu, tu n'as pas à tout porter sur tes épaules et je pense que le fait de te remettre dans quelque chose que tu aimes vraiment, ça peut être même quelque chose que tu découvres, une nouvelle activité, un nouveau cercle d'amis, peut vraiment te permettre en fait, bah, de recommencer un nouveau chapitre de ta vie. Heu, on sait pas ce qui peut advenir, hein, mais en tout cas de ne pas attendre, heu, des nouvelles, heu, à ce niveau-là et vraiment te mettre toi en priorité, heu, pour retrouver déjà la confiance en toi, je pense, c'est le 1re, heu, objectif pour le moment à mon sens.
Bah, écoute, heu, merci beaucoup. Heu, ça fait ça fait du bien de de se sentir écouté et compris. Je pense effectivement qu'au final on avait tous les 2 un petit peu notre, heu, notre part de, mmh, voilà de d'erreurs. Heu, mais en tout cas merci beaucoup et je vais essayer de de mettre tout ça en place, heu, pour faire en sorte voilà, d'aller mieux, je l'espère, heu, très bientôt en tout cas.
Avec plaisir. Bon courage à toi, hein, j'ai confiance.